Tabii, Atina, İstanbul fiks. O yüzden de çok rahatım yani, eee, şey olduğu için. Orada arkada işte bir kız vardı. Biraz daha sanırım öndeki adamın bir üstüydü. Dedi “Nereye uçuyorsun?“ Dedim “İstanbul. Koş, koş, koş, dedi, gel“ dedi. Baktım, hâlbuki otobüs bekliyor orada, yani, uçağın gitmesi gibi bir şey yok.
Hı hı. Evet. A, yani. Neden acaba zorluyorlar öyle bir durumda? Mesela, neden yardım etmeyi tercih etmiyorlar, sence?
Ya, öndeki adamın tamamen işgüzarlığı, hani, beni korkutacak belki de, eee, bilmiyorum. Ama ben, hiç korkmadığımı da görünce han
Ama sonuçta bu m müşteri memnuniyetsizliğe de, değil mi? Yani. orada yardım etse, belki de, memnuniyet, eee, olarak dönecek. Şirket için de çok önemli bir adım değil mi bu sence?
Hımm. Ya, ama ben sınırları biraz zorladım. Hani, belki de beni biraz problemli bir müşteri görmüş de olabilir. Ama benden sonra 2-3 kişi daha otobüse bindi, sonuç olarak. Eee, hani, ben son değildim. Neyse uçağa gayet güzel bindim.
Hıı, yani her uçuşta olabilir tabii, bu. Hı hı. Orada bir problem yaşamadın. Peki, o stres anını, şimdi onu; çok soğukkanlı atlattığını söyledin ama sonrasındaki tepkilerin nasıl oluyor? Yani, gerçekten bir, eee, yorgunluk hâli vs. bir şey hissediyor musun?
Aynen. Hı hı. <chuckles> Eee, yorgunluk hissetmiyorum da, uçağa bindiğimde, şey yaptım. Bunu kimseye anlatmayayım ya, dedim. Ama sonradan hani, 1-2 hafta sonra böyle ar arkadaşlarıma anlattım. Böyle bir şey yaşadım, diye. Çünkü, şey, diyecekler yani, eee, hani, geri zekâlı mısın? Niye öyle bir son dakikada gidiyorsun? falan diyebilirler. Onu atlatmak için. Eee, mesela başka
Hımm, evet. Peki, bir sebebi var mıydı, o gün çok özel uğraştığın bir şey? Gerçekten yetişememe gib ile ilgili geçerli bir nedenin var mıydı?

Eee, E5'ten işte TEM'den sağa sinyal yaka yaka ilk çıkıştan kaçtım. Sahil yoluna verdi beni. Sahil yolunda da bastım artık, eee, kaza yapacağım ya uçağı kaçıracağım, yani, öyle diyorum. Bu arada birisi de benle yarış yapmak istedi o anda sanki böyle kişisel algıladı onu. O <chuckles>
Ha. Evet. A, çok enteresan, yani, trafikte böyle bir şey, hani, öyle bir yoğunlukta böyle bir durumla karşılaşman gerçekten enteresan. Deseydin ben uçağa yetişiyorum şu anda.
Evet. <chuckles> Y ya şey oldu, "Hızlı ve Öfkeli" eee, 20'yi çeviriyor gibi olduk. Adam önümden aralardan gidiyor. Ben şimdi o kadar riskte almak istemiyorum ama, hani, şeye de gaçma eee, yetişmem lazım. Onun peşinden gidiyorum. Eee, bu arada ben arkasında kaldıkça o yavaşlıyor. Eee, ben onun yanına geliyorum tekrar böyle yarışıyor. Yani, adam bir değişik bir adamdı, yani. Aynen. En son, eee, işte, bayağı bir gittik. En son o bir ışıklarda ben artık kırmızıya yakalandım. O yeşile yeşille geçti gitti. Bana böyle, eee, camdan elini çıkarıp böyle tüh. Hayır hayır, püh sana be diye böyle bir eliyle <chuckles> i işaret yaptı ama, eee, yanımdaki kızlar işte, böyle, hani, onlar da uçağa yetişmek istiyorlar. Korktular da neyse, eee, yine dedim onlara, işte, siz gidin benim bavulumu da alın check-in'i yapın. Ben arabayı bırakıp şey yapacağım. Yine koştura, koştura, hani, eee, uçağa yarım saati kala, eee, şey yapmıştık, eee, bindik. Aynen o da öyle bir anımdı.
Ne yaptın peki? Evet. Hı hı. Anladım. Bunu durdurmuyor. A! Evet. Hani kazandım gibi. Allah Allah! <chuckles> Korktular. Hı hı. Tabii. Evet. Hı. Yetiştiniz. Peki bu durumda belki sen hani soğukkanlı bu anı yönetebiliyorsun ama yanında olan birilerinden bahsettin. Onların paniğini yönetmek, işte stresini yönetmek bu durumlarda nasılsın?
Hı hı. Ya yanımdaki kı mesela şimdi 3 kişiydi yanımdakiler. Yanımdaki kızı da çok iyi tanıyorum. O da direk benim birebir aynım. Hani, bir yerde buluşacaksa a a sakin değil de o da mesela bir yerde buluşacak 11.00'de, 11.35'te gelir. Hani, eee, o yüzden bildiği için bunu o böyle çek şey, çok şey yapmadı. Diğer 2 kızı bilmiyorum.
Hı hı. Ha. Sakin. Geç kalıyor. Ha, anladım. Belki de eğleniyordu bile hatta, yani.
Yok çok strese girdi sö sonradan söyledi bana, "Bayağı korktum" diye "Ama başka yapacak bir şeyimiz yoktu" falan dedi. Eee bir şekilde atlattık yani hani ikis eee
Öyle mi? Hıı. Mesela peki sana sinirlenen oluyor mu? Hani, böyle bir durumda, çünkü sen yönetiyorsun ve dışarıdan soğuk da görünüyorsun, eee, böyle bir durumda. Hani sana sinirlenen oluyor mu?
Hı hı.